ค่ะ คือเราอะเป็นคุณแม่ที่มีลูก 1 นะคะ แล้วก็ เนี่ยมีลูกหนึ่งก็อยากจะคุย คนอื่น เขามีเป็นเขามีเป็น 2 เป็น 3 ลูกคนเดียวนี่ก็เหนื่อยมากแล้ว อะไรแบบเนี้ยนะคะ ก็อยากจะบอกว่า เนี่ยแหละ คือความรับผิดชอบของคุณแม่นะคะ ก็ทั้งทำงานบ้าน ทำงานนอกบ้าน อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันก็เลยแบบมีความเหนื่อยนะคะ แล้วโดยเฉพาะช่วงนี้อะค่ะ มันเป็นช่วงที่ใกล้งานเทศกาลนะคะ เอ่อ ทุกคนก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้น ดีใจ เราก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ ดื่น ตื่นเต้นและดีใจ แต่ว่าก็ มีความแอบกดดันเล็ก ๆ อยู่ในนั้น เพราะว่าด้วยความที่แบบว่า ก็ที่เกริ่นมาคร่าว ๆ อะนะคะ ว่าเป็นคุณแม่ เพราะฉะนั้นแล้ว อะค่ะ เราก็เลยจะต้องแบบ เตรียมอะไรหลายอย่างมากนะคะ อย่างเช่น เนี่ยก็จะมีวันคริสต์มาส วันปีใหม่เนี่ย เราก็ต้องเตรียมล่ะ ของขวัญ เตรียมทำความสะอาดบ้าน เตรียมต้อนรับแขก เอ่อ วันหยุดที่ ที่เขาพูด ๆ กันเนี่ย เราอะทำหนักกว่าวันทำงานปกติด้วย นะคะ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยเริ่มมีความ กดดันค่ะ ก็เลยคิดว่า เอ๊ะ! เราจะแบบรับมือกับมันยังไงนะ? หรือทำยังไงให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายบ้าง ไม่ต้องไปกดดันอะไรมาก แล้วก็จะได้แบบว่าพักผ่อนแล้วก็ได้ อ่า รื่นเริงสังสรรค์แบบมีความสุขเหมือนคนอื่นบ้างอะค่ะ คุณพอจะแนะนำให้ได้บ้างไหมคะ?
อะฮะ ฮา เข้าใจเลยครับ อือฮึ ได้เลยครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า เข้าใจสถานการณ์ที่คุณเจออยู่มากเลยครับ มันไม่เป ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ เพราะว่าหลาย ๆ คนอะครับที่ว่า เป็นคุณแม่มือใหม่ หรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่าง เงี้ย ก็จะรู้สึกว่า "เออ ฉันเหนื่อยจังเลย" เพราะว่าภาระที่มันต้องทำอะครับ ในแต่ละวันมันเพิ่มมากขึ้น ทีเนี้ยครับอยากให้คุณน่ะครับ ลองคิดย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นน่ะครับว่า ก่อนหน้านั้นน่ะครับคุณใช้เวลาในวันหยุดอะ ทำอะไรบ้าง? แล้วมันมีอะไรเปลี่ยนไป แล้วคุณอะครับเริ่มรู้สึกว่า มันเหนื่อยตั้งแต่ตอนไหน? อย่างเช่นว่า ชั่วโมงงานน่ะฉันเท่าเดิมหรือเปล่า? หรือว่าชั่วโมงงานน่ะฉันเพิ่มขึ้น? หรือว่ามันมีภาระในการอย่างซักผ้า หรือว่าทำความสะอาดบ้าน มีอะไรมันเพิ่มมาแล้วทำให้คุณอะครับรู้สึกว่า โอ้โฮ พอวันหยุดแล้วอะมันเหมือนไม่ได้หยุดเลยนะ เหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันประดังประดาเข้ามาที่คุณหมดเลยอะครับ
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ พอคุณพูดมาอย่างเนี้ยก็คิดตามนะคะ เป็นช็อต ๆ เลย เป็นสเตป ๆ ว่า อะไร เอ่อ มีการเปลี่ยนแปลงไป แน่นอนค่ะ งานค่ะ งานเนี่ยเราก็มีชั่วโมงทำงานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ คือ คือตอนช่วงหลายปีก่อน คือลูกเนี่ย ก็ยังแบบเล็กเนี่ย คือเราอะไม่ได้ทำงาน เราก็เตรียม เขาเรียกว่ายังไง แบบเป็นคุณแม่เต็มเวลา ก็ทำงานบ้านดูแลลูกเต็ม เต็มที่นะคะ แต่ว่าไม่ได้ต้องรับผิดชอบงานนอกบ้าน แต่มาตอนเนี้ยค่ะ คือ เอ่อ ลูกก็โตขึ้นเยอะแล้ว แต่ว่าเขาก็ยังอยู่กับเราอะนะ คะ ก็คือก็ยังต้องมีความรับผิดชอบอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีการทำงานเพิ่มเติมด้วย หมายถึงว่า ไปทำงานนอกบ้าน แล้วก็ยังมีงานออนไลน์ เพราะฉะนั้นแล้วอะ ถ้าให้ตอบคำถามคุณว่า อะไรที่มันเปลี่ยนไป ก็แน่นอนเลยค่ะ เอ่อ ชั่วโมงที่ได้พักอะน้อยลง เพราะว่าชั่วโมงการทำงาน อ่า มันเพิ่มมากขึ้นค่ะ แล้วทีเนี้ยก็แน่นอนค่ะ พอเรามีลูกเนาะ เอ่อ งานบ้านน่ะค่ะ จากที่ทำแค่ให้ตัวเองกับคุณสามียัง ยกตัวอย่าง รีดผ้า ซักผ้า อย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าล้างจาน มันก็มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะด้วยจำนวนคน สมาชิกเพิ่มมากขึ้น แล้วทีเนี้ยค่ะ พอเรา ถ้ามันเป็นวันปกติเราก็อาจจะแบบ อืม พอรับไหว ก็ ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกกดดันอะไร ก็วันปกติธรรมดา แต่พอให้คิดถึงว่า เนี่ยเราจะมีงานเลี้ยง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เริ่ม ม มีการคำนวณคิดว่า เอ๊ะ มันจะต้องล้างจานกี่ใบ มันจะ ต้อง เตรียมอาหารสำหรับกี่คน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความกดดันนี้ก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วย แบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม โอ้! ตอนเนี้ยเข้าใจแล้วครับ ทีเนี้ยอะครับ <clears throat> เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนบางเรื่องนิดหนึ่งอะครับ อาจจะมี 2 รูปแบบนะครับ ปรับลดชั่วโมงครับในการทำงาน สำหรับบางวันนะครับ ไม่ใช่แค่ทุกวัน เพื่อให้เราอะได้รู้สึกพักผ่อน หรือไม่ครับ เราอาจจะต้องเพิ่มเครื่องมือครับ ไม่ว่าจะเป็น อ่า เครื่องล้างจาน หรือว่าเครื่องดูดฝุ่น ไอ้หุ่น Robot สำหรับดูดฝุ่น ไรเงี้ย เดี๋ยวนี้ก็มีการแบบ รูปแบบการถูให้เราด้วย เราจะได้แบบว่า เออ เหนื่อยน้อยลงหน่อย อาจจะแบบอาทิตย์ละครั้ง สำหรับแบบ บ ว่า เฮ้ย! ทำความสะอาดใหญ่เลย ในบ้าน 1 ครั้งรอบหนึ่ง อะไรเงี้ย เพราะว่าการมีลูกน้อย ก็ค่อนข้างยากอยู่สำหรับการทำความสะอาดใน ในแต่ละครั้ง เพราะว่าก็จะมีของตามซอก ของเล่นตามซอก ตามนู่นตามนี่อะครับ ป เป็นเรื่องปกติ ทีเนี้ยอะครับเราอาจจะต้องแบบว่า ขอความร่วมมือจากคนอื่นด้วย ขอความร่วมมือจากเจ้าตัวน้อยว่า "เฮ้ย! เร่งของเล่นเสร็จแล้วอะ เออ แม่ไม่ว่านะ เก็บใส่กล่องให้แม่หน่อยได้ไหม? แค่เก็บใส่กล่องพอ แบบไม่ต้องจัดเรียงให้มันเรียบร้อย แต่ว่าเก็บใส่กล่องให้มันเป็นระเบียบ แล้วก็ยัดเข้ามุมไป" อะไรอย่างเงี้ยครับ เพื่อว่า เออ เราจะได้ไม่เหนื่อยมาก แต่ว่าเรื่อง เวลามีจัดงานเทศกาล หรือว่างานปาร์ตีอะครับ เราอาจจะต้องใช้เป็น เอ่อ อุปกรณ์ที่มัน ใช้เสร็จ แล้วก็ใส่ถุงทิ้งเลย เราจะได้แบบว่า เออ ไม่ต้องมาล้างอีก เพราะว่า โอ้โฮ! เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะแบบเหนื่อยหนักกว่าเดิมเลย แล้วก็ทุกครั้งที่ว่า มันจะมีกิจกรรม อะไรเงี้ย เราก็จะรู้สึกว่า โอ้โฮ ไม่สนุก เลย! ทำไมต้อง วันนี้มาอีกแล้ว มาหาฉันอีกแล้ว เงี้ย ถ้าเราปรับ เพิ่มหน่อยอะครับ แล้วทีเนี้ยชั่วโมงการทำงานเราจะได้แบบอยู่เท่าเดิม เพราะว่า น่าจะเป็นเนื่องจากว่า เราไม่ได้ทำงานนาน ตอนเนี้ยเราก็เลยแบบว่า เอ๊ย! สนุกกับการทำงาน แล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ย! มันเป็นโอกาสของฉันนะ ที่ว่าฉันจะสร้างรายได้ให้กับตัวเอง อย่างเงี้ยครับ เออ มัน เราจะได้แบบว่าเอนจอยกับตรงนี้ด้วย ได้กลับมา ทำงาน แล้วก็มีความสุขตรงนี้ด้วย พอเป็นแบบเนี้ย คุณรู้สึกดีขึ้นไหมครับ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ คุณก็พูดเหมือนแบบว่าตาเห็นนะ คะ เพราะว่า ความรู้สึกเรา อัน ตอนนี้ก็คือแบบนี้เลยค่ะ คือแบบว่า อยากที่จะเต็มที่กับงานมาก ๆ คือทุกอย่างเลยอะค่ะ อ ที่คุณพูดมาเมื่อกี้ โดยเฉพาะเนี่ย ด อย่างเรื่องงานนะคะ คือก็ด้วยความที่เราไม่ได้ทำนาน แล้วพอกลับมาเราก็รู้สึกตื่นเต้น ท้าทาย รู้สึกอย่างที่คุณบอกเลย แล้วก็ได้แบบหารายได้ได้ด้วยตัวเองนะคะ อะไรอย่างเงี้ย ล แล้ว แล้วเราก็เลยแบบว่า เออ อยากที่จะไม่ ไม่ ไม่ลดเวลาตรงนี้ไป แต่ว่าคุณรู้ไหมว่าเนี่ยทำให้เราได้ เขาเรียกว่า รู้แล้วว่า จะขอของขวัญอะไร <chuckles> หรือ หรือว่าจะซื้อของขวัญ อะไรให้ตัวเอง เนี่ย ก็ได้แบบ ว่า อ่า ไอเดียของขวัญปีใหม่มาแล้ว ก็คือ เอ่อ เครื่อง เครื่อง เอ่อ เครื่องดูดฝุ่นโรบอต นี่! จะต้องจัด ไป 1 อัน เพราะว่าคิดว่าต้อง ต้อง ต้องการแล้วล่ะค่ะ คือจะได้มีเวลาทำงาน หรือว่ามีเวลาที่แบบพักผ่อนแบบเต็มที่กับครอบครัว อย่างงี้เนาะ คืออะไรที่แบบว่า เออ เครื่อง เครื่องช่วยความสะดวกสบายทำได้ เราก็จะให้เขาทำแล้วทีเนี้ย โอ้โฮ เราอยู่ในปี 2025 จะเข้า 2026 แล้วเนี่ย เราก็ต้องมีโรบอตสักตัว อยู่ในบ้าน ก็เครื่องดูดฝุ่นนี่แหละค่ะ เนี่ยเป็นแบบคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลย แล้วก็เรื่องแบบจานก็เหมือนกัน ก็จริงอย่างที่คุณพูดอะนะคะ บางครั้งแล้วอะ เออ เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่า เอ่อ ล้างมืออย่างเดียว ก็ใส่เครื่องมันไปเสีย ก็ช่วยได้เยอะ หรือว่า อ่า อาหารบางอย่างที่สามารถ ส ใส่พวก เออ อะไรนะ จานกระดาษได้ อะไรได้ อย่างงี้ใช่ไหมคะ ก็ ก็ใส่ไป อ่า จะได้ช่วยเบาแรงเราได้เยอะ ตรงเนี้ยค่ะก็เป็นแบบว่าคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ยัง ไงก็จะนำมาปรับใช้ เพราะว่า เนี่ยแค่ได้ฟังคุณแล้วก็รู้สึกว่า เอ่อ สามารถทำให้เราเนี่ยเบาแรงได้ ได้เยอะ แล้วก็ เอ่อ จะทำให้เรารู้สึกว่า เออ เราจะได้แบบเฉลิมฉลองวันหยุดอย่างแบบสนุกสนานโดยที่ไม่ต้องกังวลไปล่วงหน้าแบบนี้ด้วยอะค่ะ
<laughs> อือฮึ ทีเนี้ยครับ ตอนเนี้ยมัน เราอาจจะต้องแบบว่า โอ้ แต่ว่าผมว่าช่วงเพิ่ง ช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะ เพราะว่าช่วงคริสต์มาสอะ ทุกอย่างราคามันจะแบบว่า โอ้โฮ ลงไปค่อนข้างที่แบบว่าเห็นอกเห็นใจเรามาก เหมาะที่ว่าจะซื้อ มันสามารถทำให้เราซื้อหลายอย่างได้อะครับ ทีเนี้ยถ้า ถ้าเราอะครับลองเปรียบเทียบมุมมองอะครับว่า คิดถึงจุดคุ้มทุนอะครับ ระหว่าง เฮ้ย! มันแพงจังเลย ถ้าฉันซื้อ อย่างเงี้ย เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยอะครับเครื่องล้างจานขนาดเล็กอะก็มีราคาตั้งแต่ 6,000 ไปจนถึง เอ่อ 10,000 เราอาจจะปรับมาเป็นแบรนด์จีนหน่อยในช่วงแรก เพื่อว่าให้ช่วงเนี้ยทำให้เราอะรู้สึกว่า เฮ้ย ไม่เหนื่อยมาก ฉันจะได้แบบโฟกัสกัน การทำงานได้ เราก็อาจจะค่อย ๆ ทยอยซื้อ เหมือนว่า เออ ซื้อหลายครั้งหน่อย แต่ว่าไม่ ไม่หนักกับ ต่อจิตใจตัวเองมากเกินไป ไรเงี้ยครับ เวลาจ่ายทีหนึ่งเพราะว่า เออ ร เราเพิ่งกลับมาทำงานเนาะ เราก็อยากจะแบบ เออ เห็นเงินก้อนใหญ่ ๆ อะไรเงี้ย ถ้าเราแบบหมดตู้มอะ เราอาจจะแบบว่า โอ้ เหนื่อยจังเลย ทำไมมันหายไปรวดเร็วจังเลย แล้ววันหยุดของเรา เราก็จะแบบไม่อยากพักผ่อนอีกต่อไป ไรเงี้ย อืม มันก็จะแบบกลายเป็นสลับกัน ทีเนี้ยถ้าเราแบบ เออ หาบางอย่างมาทุ่นแรงของเราได้ แล้วเราก็คิดกลับกันว่า เนี่ยพอหารต่อปีแล้วอะ เครื่องชิ้นเนี้ยมันช่วยอะไรฉันได้บ้าง แล้วมันตกเป็นชั่วโมงหรือว่าวันเท่าไร ถ้าเราคิดเป็นครั้งอะหรือว่าเป็นทีเดียวอะ มันก็จะดูแพงสำหรับเรา ทีเนี้ยครับเราก็มาทยอยหารในจิตใจเรา เพื่อให้จิตใจเราอะไม่รู้สึกเจ็บหนักมาก ถ้าเราคิดเป็นต่อวัน ปุ๊บ หารออกมาแล้ว โอ้! ดีจังเลย แล้วพอมาเทียบกับรายชั่วโมงที่เราทำงานได้แล้ว โอ้! มันช่วยเราเยอะ เดอ เอยนี่นา แล้วเราก็ได้กลับมาพักผ่อน ได้สนุกกับกิจกรรมในวันหยุดด้วย พอเป็นแบบเนี้ยครับ คุณเริ่มรู้สึกดีขึ้นไหมครับ?
ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ โอ้โฮ รู้สึกดีมาก ๆ เลยค่ะ แบบมาก ๆ จริง ๆ เพราะว่า โอ้ เราก็ชอบด้วยที่ ที่คุณให้คำแนะนำในเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเราในการแบบว่าลดความยากลำ บาก ส เพิ่มความสะดวกสบายให้เรา อ่า ชอบที่คุณบอกว่า "ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบราคาเห็นอกเห็นใจคนซื้อ" <chuckles> เป็น ช่วงที่แบบว่า ดีมาก ๆ เลยเนาะ อะไรเงี้ย เราจะต้องไปแบบ อ่า มองหาดูแล้วล่ะค่ะ อ่า พวกเครื่อง อ่า เครื่องล้างจาน แล้วก็เครื่องแบบดูดฝุ่น เนี่ยที่ ที่สนใจมากที่สุดตอนเนี้ยคือ ค เครื่องดูดฝุ่น เพราะว่าตัวเองอะค่อนข้างเป็นคนที่มีปัญหา มีปัญหากับตัวเอง คือเห็นฝุ่นแล้วไม่ได้นะคะ แล้ว ก็แบบ เออ จะต้องแบบกวาดถู ๆ อยู่นั่นแหละ แล้วก็ทำให้ตัวเองอะเหนื่อยเอง กดดันตัวเองไปอีกนะคะ ทีเนี้ยถ้าเรามีเครื่องดูดฝุ่นโรบอตเป็นของตัวเองเนี่ย แค่เนี้ยเราก็แบบ แค่เนี้ยแค่ฟังตอนนี้กับคุณน่ะเราก็มีความสุขแล้วนะ เรารู้สึกว่า โอ้โฮ เนี่ยต่อไปเนี้ยบ้าน เราก็จะสะอาดตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องแบบ ว่า คอยมาเก็บ กวาด เช็ด ถู อยู่นั่นแหละ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ ก็พอได้ฟังกับคุณ ที่คุณให้คำแนะนำมาก็ดีทั้งนั้นเลยค่ะ แล้วก็ อ่า สบายใจขึ้นเยอะ อ่า แล้วก็เริ่มแบบมี มีแผนใน ในหัวแล้วล่ะค่ะว่าเราจะเริ่มยังไง อ่า วันหยุดก็จะสบาย ๆ คือไม่ต้องแบบว่ากดดันมาก อะไรที่แบบว่า อ่า ให้คนอื่นช่วยได้บ้างก็จะให้ช่วยนะคะ อันไหนที่แบบว่า มีเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกได้ก็จะใช้เครื่อง แล้วก็เพื่อตัวเองจะได้ อ่า มีเวลา อ่า เตรียมตัว แต่งสวยบ้าง แล้วก็จะได้ไปฉลองงานวันหยุด งาน อ่า ปีใหม่ หรือว่าวันคริสต์มาสเนี่ย อย่างมีความสุขกับครอบครัว วันเนี้ยนะคะก็รู้สึกดี แล้วก็ต้องขอบคุณมาก ๆ นะคะ ที่ให้คำแนะนำดี ๆ ในการ อ่า เขาเรียกว่า อ่า รับมือกับความกดดันที่ อ่า มันจะเกิดขึ้นในวันหยุดนี้ด้วยนะคะ ยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ตอบ ต่อไปหลังจากเนี้ยครับ ขอให้มีความสุขกับวันหยุดครับ คิดเสียว่าวันหยุดอาจจะกลายเป็นวันชอปปิงของเราด้วย เราก็จะได้แบบว่า เฮ้ย ซื้อของที่มาทำให้เราอะเหนื่อยน้อยลง เราก็จะได้สนุกกับวันหยุดกับลูก ๆ ด้วยครับ ด้วยที่ความรู้สึกว่าไม่เครียดอีกต่อไป หลังจากวันเนี้ย แล้วก็ต่อไปขอให้มีความสุขมาก ๆ นะครับผม สวัสดีครับ
ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ